Ừm, thì sau khi nghe bạn nói, mình, à, cũng đã hình dung được cái tình trạng bạn đang gặp phải và tính cách của bạn, ờ, có thể là hơi khó để nói chuyện với người khác, và đôi khi chính cái sự im lặng đó khiến cho mọi người không hiểu nhau hơn, và mình lo rằng, à, ờ, sẽ khiến bạn ngày càng xa cách với cái nhóm bạn hiện tại của bạn chẳng hạn. Ờm, và ừm, ừm, không biết là bạn trước đây đã thử làm cách nào mà để có mình có thể nói chuyện thoải mái hơn? Ờ, ví dụ như là bạn nói chuyện với những con AI nè chẳng hạn, hay là bạn đã thử, ờ, ờm, những cái bước nhỏ như thế nào để có thể cố gắng mà không tự ti bản thân mà, ờ, nêu lên cái quan điểm của mình luôn á. Thì bạn có thử cách nào trước đây hay chưa?
Đúng rồi. Mình có thử một vài cách nhỏ như là kiểu như là, trước khi đi gặp mọi người á, mình đọc lại xem là trong nhóm á, dạo này mọi người nói nhiều về cái chủ đề gì nè, phim hay là đồ ăn hay là công việc để tới lúc gặp á còn có cái cái hỏi. Ờ, khi ngồi với nhóm á thì mình cũng cố gắng hỏi những cái câu an toàn như là "À, dạo này công việc sao rồi? Hôm trước đi Đà Lạt vui hông?" Ờ, nhưng mà sau cái câu hỏi đầu á thì mình cũng hổng có biết đẩy cái câu chuyện đó đi đến đâu. Mình cũng hông có biết: "Ờ, cái câu sau mình nên hỏi cái gì nữa ta?" nên là kh không khí giữa mình với cái người đó dễ bị tụt xuống lắm. Có lần á, mình cũng chủ động rủ cả nhóm đi ăn nè, đi chơi nè, thì mọi người vẫn đi, vẫn vui á, nhưng mà mình thấy á là mình như người, à, tổ chức cái buổi đi chơi vậy chứ không có thực sự mà tham gia được cái câu chuyện trong hôm ngày hôm đó á bạn. Nói chung là mình cũng đúng rồi, có cố gắng nhưng mà mọi thứ nó cũng gượng gạo lắm. Mình muốn là có cái cách nào đó nó tự nhiên hơn á để mình không có phải cố gồng á, nhưng mà vẫn mở lòng được á bạn?
Đồng ý. Ừm, mình hiểu nè. Ờ, hờ. Ờ! Cảm giác tủi thân ha.